や、実はですね、バイオリン始めた時に先生に、あの、二の腕細く、ま、なりますよみたいなこと言われたんですよね。
うーん。
うーん。でも、もう始めたのあの、が、あの、教室に、そその当時は通ってたので、音楽教室に通って習ってたんですけど、「なんか全然細くなんねえな」とか思ってて。
はい。 ああ、うーん、まあね、うーん。じやってみたけど、実際にはあんまり腕は細くならなかっ感じなんですね。うん。
はい。 そうなんです。なんなんかじゅうねん経っても二の腕を振り袖状態みたいな感じなので、うーん。でもなんか
ああ、あ、なるほど。 ちょっとバイオリンだと、え、効果は期待できないなっていうところで、ちょっと筋トレを入れてみようっていうところなんですかね。なるほど。
はい。 そうですね。 そうなんです。たぶん先生がおし端的におっしゃってたのは、毎日多分1時間から3時間練習してるっておっしゃってたんですね、先生が。
はい。 ああ、なるほどね。うんうんうん。
うん、あのでもね、よく考えてくださいよ。通常の勤め人に、あの時はまだ会社に勤めてたから、あれなんですけども、あの通常の勤め人に3時間もね、バイオリンに練習する暇があると思いますか、先生みたいな。<laughs>
うん。 ああ、ちょっと難しいですかね、さすがにね。うん。
そうそう、あとそれだけやれば、そりゃ、やね、二の腕引き締まるわと思いましたけど、うーん、私はできないので、そうだ、あの、ちょっと、あの、下半身とか割と、まあ、家にいても簡単にスクワットとかできますからね。筋トレやってるんですけれども。
確かにね。うん。 うーん。 あ、もうすでにやられてるんですね、スクワットとかは。ああ、スクワットで
うん。あ、そうなんです。ただほんとに運動するのはあんまり好きじゃないし得意でもないので、こう何かにかこつけてやるのがいいなと思って、あの、今まででもこう家事をしながら、かかとの上げ下げとかですね、そういうこう地味なことをやってたんですけれども。
うん。 はい。 うーん。